Alam mo, first time mangyari 'to sa'kin tsaka nakakahiya. Yung sa trabaho kasi namin nagre-repair kami ng computer. Eh, yung isang kliyente, dinala niya yung laptop niya. So, ako yung nakatoka na titingin 'tsaka mag-repair nun. Eh, ang nangyari habang chini-check ko, medyo kampante ako kasi madali lang naman yung pinapagawa niya. Ah, papalitan ko lang yung RAM tsaka ifo-format ko lang naman yung laptop, so parang basic, lagi naming ginagawa araw-araw. Kaso, yung nangyari ngayon, eh, natapunan ko ng kape, ng tubig. Kasi habang nire-repair ko siya, eh, inaabot ko yung kape ko nasa kabilang table. Eh, yung upuan may gulong, so, ah, in-adjust ko tapos <tsk> pinilit kong inabot yung baso. Eh, habang inaabot ko, natabig ko, iyon natapon dun sa laptop. Umusok tsaka ayaw ng mag-on. So, problemado ngayon ako, eh, laging ako ako yung nakakatapos ng karamihan sa repair namin dun sa shop, tuwang-tuwa nga yung boss ko sa akin. Eh, ngayon 'di ko na alam kung paano ko i-explain sa kanya yung nangyari. Kasi yung may-ari nung laptop pupunta bukas dun sa shop, papa-follow up niya kasi yun yung date nung pagka-repair niya. Eh, kauuwi ko lang, kagagaling kong office. Kasi yung ginawa namin, chineck namin lahat yung mga piyesa kung alin yung mga affected, eh, yung affected, main affected, eh, yung board. Yun pa naman yung pinakamahal dun sa parts nung laptop niya. Eh, ngayon, pinag-iisipan ko kung anong gagawin ko, ah, nasa 3,500 ata yung board niya, yung pinapagawa niya lang is yung charge namin dun 1,000 lang, dun sa pag-format tsaka pagpalit lang nung RAM niya. Iniisip ko ngayon kung ano yung puwede kong gawin, ang hirap. First time kong magkamali ng gan'to. Eh, hindi ko alam kung paano i-explain sa boss ko tapos kung anong gagawin ko. 'Di ko maisip kaya hindi rin ako makatulog, hindi ako makapagpahinga, hindi ako mapakali, kanina pa. Kasi pag-uwi, parang iniisip ko pa rin yung nangyari dun sa trabaho. Tingin mo, ano kayang puwedeng gawin dun para <tsk> maitama yun? Iniisip ko na, sabihin na lang sa customer na sira na rin yung board niya pero parang, ah, lugi naman yung customer 'pag gano'n ginawa ko, sa tingin mo?
Um, ano ba yung nangyari at ano yung naging papel? Sino yung mga naapektuhan at paano nila paano sila, ah, naapektuhan dito sa pagkakamali mong ito?
Mm, yung boss ko, yung kawork ko, yung may-ari ng nire-repair ko na laptop mukhang, hindi pa kasi alam ni boss, eh, hindi ko pa sinasabi. Yung kawork ko lang, 'yon din yung sabi niya, mga puwede nating sabihin na lang do'n sa, customer na pati yung board niya sira, para siya nalang magpalit pero parang nakukunsensya naman ako kung 'yon yung gagawin, kasi parang, ah, nakakahiya do'n sa customer 'tsaka maayos naman siyang nagpaayos samin.
Hmm, okey.
Kaya, medyo pinag-iisipan ko kung anong puwede naming gawin ngayon.
Ano yung, ah, nagawa mo para itama yung sitwasyon? 'Saka ano ba yung natutunan mo mula sa pangyayaring ito?
Wala pa nga akong nagagawa, eh, ah, iniisip ko kung anong gagawin ko. Kasi parang, yung sarili kong laptop baka puwede ko ng gamitin yung board do'n ipapalit ko nalang do'n sa, board nung, ah, client namin kasi parehas naman kami ng laptop 'yon yung iniisip ko na ipalit na lang. Kaso wala naman na kong gagamitin, 'tsaka luging-lugi talaga mukhang mapapagastos ako ng medyo malala dahil do'n sa pagkakamaling 'yon.
Okey. Alam mo, yung pagtanggap ng, ah, responsibilidad ay tanda ng tunay na maturity at leadership, di ba? Bagamat masakit sa ego ang umamin ng pagkakamali, ah, ito naman yung pinakamabilis na paraan upang makuha yung respeto ng iba at mabilis yung, ah, parang paglago, bilang isang tao, di ba?
Mm. Mm, isa rin yan.
Pero mayro'n naman mga proseso, eh, kung paano ito gagawin, ng may integridad. Ayun, um, gumawa ka ng mga hakbang, ah, sa pag-amin at paghingi ng tawad ng tapat. Di ba, kapag nagkamali, ang unang instinc nat ang unang naiisip natin ay magpaliwanag o isi o isisi ito sa sitwasyon, di ba? Mm, parang, alam mo 'yon, parang kailangan mong lunukin yung pride, ah, aminin na nagkamali ka at parang
Oo.
Mag, ano ka ng accountability 'di ba, sa pangyayari. Kapag nagbibigay ka ng rason, ah, nagmumukha kasing depensa 'yun, eh. Pero kapag inamin mo agad, tinatapos mo 'yung sisi at sinisimulan mo 'yung solusyon gumagawa ka ng solusyon or nag-iisip ka ng solusyon, 'di ba?
Mm, oo nga. Oo nga, tama ka do'n. Kasi iniisip ko pa lang kung sasabihin ko ba kay boss o hindi na tapusin ko na lang sa end namin or sa, ah, sa desk namin baka do'n ko na lang siguro tapusin para hindi na malaman ni boss. Kasi, minsan nahihiya ako kasi lagi akong top one do'n sa shop namin. Ako 'yung laging may pinakamaraming natatapos, eh parang iniisip ko madudungisan 'yung reputasyon ko 'pag nalaman ni boss na may nangyaring ganon. Though, ah, harapin ko naman parang ako 'yung magba-back up, mabayaran ko 'yung nasira na laptop nung client para maayos yon. Kaya lang, sa tingin mo kailangan ko pa kayang ipaalam kay boss, eh hindi naman siya affected do'n kasi aareglohin naman namin, ayusin naman namin. Pwede 'yon, 'no?
Eh, paano kung malaman ng boss mo, 'di ba. Mas okey na rin siguro na, sabihin mo sa kanya 'no, wala naman sigurong mali dun, ah, hindi naman siguro, parang kung sinasabi mo na ikaw yung parang, ah, pinaka-top na top performer kumbaga, sa companing yun, hindi naman siguro yun makakasira sa sa image mo as top, um, performer sa company.
Oo.
Kasi 'di ba, kapag sinabi mo yun, eh, baka matulungan ka pa, 'di ba.
Mhm. Oo nga. Oo nga no. May punto ka dun. Kasi ang iniisip ko kasi kapag sinabi ko sa kanya, eh, mapagsabihan niya ako na dapat mag-ingat. Muntik ko pa ngang isisi do'n sa desk namin gaya nong sabi mo, dun, 'yong sisisihin ko kasi hindi maayos 'yong set-up, nung shop kanina kaya natapunan ko ng kape 'yong laptop, eh, parang tama ka mukhang magiging defensive nga ako kung gano'n 'yong gagawin ko. Tsaka paano ko kaya sasabihin kay boss? Eh, minsan kapag pumapasok siya medyo mainit 'yong ulo niya pinag-iisipan ko kung, paano ako makaka-timing na pagsabi sa kanya ng nangyari. Parang, ah, nahihiya ako kasi 'yong, kung sabagay lagi ko kasing iniisip 'yong reputasyon ko, 'yong stand ko do'n sa shop, na parang nagkamali, eh, parang bababa na 'yong tingin, tingin ng mga kawork ko tsaka ni boss sa'kin, tama ka tama kaya 'yon?
M Baka hindi naman, baka nag-o-overthink ka lang, 'di ba. Mas okey kasi yung sinasabi yung, ah, problema eh, kesa itago mo kasi mas pa mas pangit kung sa iba malalaman ng boss mo, yung problema mo.
Mm nga. Oo nga.
‘Di ba?
Oo, kasi ‘pag nalaman niya sa iba ‘di lalong mas naging totoo 'yung hinala ko o 'yung kinatatakutan ko, mangyari talaga ‘no. Parang ganun 'yung maging reputasyon ko. Eh dun sa mm, sa case kaya nung may-ari ng laptop. Papaalam kaya namin 'yung nangyari?
Oo. Tama.
Wala rin namang epekto kasi
Oo naman.
Kasi papalitan naman namin eh.
Oo naman.
Oo.
Mas okey 'yun, mas okey 'yun. Kahit pa sabihin mo papalitan mo, mas okey pa rin na sabihin mo, ‘di ba? Um, huwag mong itago 'yung pagkakamali mo kasi mas pangit kung sa iba malalaman eh. Kaya mas okey na parang, um, mag-take ka ng accountability sa nangyari. Kaya ayon, um, imbis na mag-overthink ka, gumawa ka ng, ah, magbigay ka ng or mag-isip ka ng root cause analysis. Kasi hindi sapat 'yung sorry lang eh. Kailangan mong intindihin kung saan nagmula 'yung sablay na ginawa mo. ‘Di ba? Para hindi na maulit. Ayun, magbigay ng solusyon, hindi lang paumanhin. ‘Di ba?
Mm. Oo nga. Mm. Sabagay oo nga. 'Yung isang kinatatakutan ko kasi kung sakaling sabihin ko dun sa owner eh baka gusto niya palitan nang buo yung laptop niya kasi nasira. Eh 'yung nasira lang naman talaga is 'yung board papalitan tsaka matutuloy pa rin 'yung pinapaayos niya na pagpalit ng ibang piyesa nung laptop niya. Siguro maintindihan naman niya na merong aksidente tsaka mate-take care naman or ma maayos naman pa rin 'yung laptop niya. 'Yun siguro yung ipapaliwanag ko bukas. Paano kaya ako maghahanda ‘no? Para masabi sa kanila nang maayos 'yung mga nangyari.
Oo. Okey lang 'yon, um, importante eh, magsabi ka ng totoo, walang mali do'n. Um, ah, sabihin mo na lang, eh, papalitan mo na lang, humingi ka ng paumanhin, ah, 'yong buong 'yong talagang sincere na paghingi ng paumanhin, 'no. Kasi ki kasi 'pag sinabi mo 'yon ah, ano, eh, para kang nag-re-rebuild ng trust ulit, sa kanila. Kasi, umaamin ka sa pagkakamali mo. Kasi 'yong tiwala hindi nababalik sa salita, kundi sa consistency.
Mm.
Pagkatapos ng isang pagkakamali, asahan na magiging mas mapanuri ang mga tao sa'yo.
Hmm, sabagay.
'Di ba? Tanggapin mo ito nang maluwag. Ipakita sa, ah, mga susunod mong kilos na, natuto ka na, 'di ba?
Oo. Sabagay, oo, mukhang kailangan ko ring mag-ingat kasi, hindi tama 'yon, dapat tumayo na lang ako, inabot ko na lang sana 'yong baso. Hindi 'yong, inaabot ko siya na parang, ah, relax na relax. Masyado akong nagtiwala do'n sa, sarili ko 'yon tuloy, ah, medyo gastos malala. 'Tsaka, mukhang kailangan ngang gawin ko 'yong pinayo mo, kailangan ko silang kausapin sabihin 'yong totoo, kasi lalabas at lalabas, kapag tinago ko rin naman eh, hindi nga nila alam pero, pa'no 'pag sumablay ulit, 'di, mas lalong masisilap masisira pala 'yong reputasyon ko.
<chuckles> Ayun. Tama. Tama. Kaya dapat, ah, sabi nga nila nga sabi nga nila, 'no? The truth will set you free. So, ayun. Oo, 'di ba? So dapat, um, maging totoo ka sarili mo. Um
Oo, 'di ba? Oo.
ah, ayun, magsabi ka palagi ng totoo, kasi wala namang mawa wala namang mawawala sa'yo, eh. Kumbaga ano lang 'yan, laptop lang 'yan, eh, napapalitan ,yan. Pero 'yung tiwala ng tao hindi, hindi ba?
Oo, nga eh. Oh. Tama ka do'n. Oo. Thank you, ah, para akong nabunutan ng tinik, oo nga. Akala ko sobrang hirap ng sitwasyon na, ah, kinalalagyan ko ngayon, pero dun sa payo mo, tama nga naman. Kailangan ko lang kausapin si boss, sabihin 'yung nangyari tsaka i-present 'yung solusyon na gagawin ko. Ganun din sa owner, sabihin sa kanya yung totoo. Tsaka hindi oo nga, hindi 'yun naman nakakabawas pala ng kagandahan ng image, mas nagpapaangat pa nga kasi naging honest ako dun sa or magiging honest ako dun sa sasabihin ko. Baka mas pagkatiwalaan pa nila ako sa susunod. So maraming salamat dun sa payo mo. Thank you talaga, kasi alam ko na 'yung gagawin ko bukas, uunahin kong puntahan si boss. Puntahan ko agad bago pa dumating 'yung ibang problema para, ah, medyo mabait pa si boss, eh, mapag-usapan namin. Baka nga tumulong pa siya dun sa ire-repair ko. Tsaka dun sa owner pagdating niya, ah, baka kasama ko si boss makipag-usap para mas, ah, maintindihan nung customer 'yung nangyari, eh, mabigyan ulit ako ng chance para patunayan 'yung sarili ko.
Tama. Tama. Ayan, tama. Maraming-maraming salamat sa, ah, pagshare ng 'yung, ah, problema 'no? Sana ay kahit papaano ay napagaan ko ang loob mo. Sana sana 'yung mga binigay kong payo ay makatulong, 'di ba, sa problema mo. Ayun at sana ay hindi magkaroon ng problema kapag inamin mo 'yung pagkakamali mo. Ayun muli, maraming maraming salamat.
Oo. Oo, maraming salamat din sa mga naibigay mong ideya. Mukhang magiging effective 'yun bukas, susubukan ko talaga at sana, ah, maging, ah, maayos lahat ng takbo bukas.
Sige po, paalam.